Nossa, então, elas meio que se reuniam, assim, as amigas para cozinhar em casa, em uma casa só.
É, e e era comum, né. E e aí eu eu isso era muito presente para mim, né. E a minha avó fazia um molho, que eu te falei, que eu eu sinto o cheiro até hoje. Que era, assim, absolutamente incrível, né, que também o tomate, tem De tomate, é. Que ela usava para fazer no nhoque, daí às vezes ela colocava carne moída, ou às vezes ela colocava a carne desfiada que era uma delícia também, mas a base do molho era era essa, né, eh tomates perfeitos, tomates maduros, mas o tomate também tem a história do tomate para molho, né
Hum. De tomate? Ah, ok. Delícia. Uhum. Sim, tem o tomate para salada, e o tomate para molho, enfim, para cozinhar.
que ela assava é é, exato, e aí ela assava os tomates, eh, com azeite, alho, hã, que mais que ela colocava, manjericão, várias coisas. E, daí, que que ela fazia, ela batia esse molho, né, de eh, esse tomate assado, e, daí, olha o pulo do gato, ela colocava uma cenoura e meia beterraba cozidas no molho, para tirar acidez.
Hum. Sim. Sim.
E, daí, voltava para ta para panela e ficava apurando aquilo. Pensa em uma coisa sensacional.
Ai, ai, ai. <chuckles> Me faz lembrar da minha avó.
<laughs> Você ficou com fome? <laughs> Ah, isso é muito legal, né. Comida, eu acho que te conecta, assim, eh, de uma forma que nossa, assim hã, ó, eu te contando essa história me teletransportou para essa época. É muito legal, né.